Rồi, vậy vậy, ơ, là xem xong, ơ, một cái, ơ, Google Maps xong rồi thì, à, bạn đi một đoạn xong rồi bạn có tiếp tục, ờ, dừng lại để tấp hồ của nhà khác nữa hông?
Có chứ bạn ơi, thì bây giờ cách đó là cách duy nhất mà mình cảm thấy yên tâm hơn rồi, chứ bây giờ hỏi người dân thì nhiều khi họ lại, ờ, nhớ lộn nè, hoặc là họ chỉ những con đường khác nữa thì mình càng hoang mang hơn đó bạn.
Ừm, À, vậy, à, sau cái trường hợp đó thì, à, ừm, khi mà bạn tìm, à, tìm được về đến nhà rồi á, thì bạn hông biết là cái cảm xúc của bạn như thế nào? <chuckles>
À há. À, cũng có một chút lo sợ nha bạn ơi. Tại vì trên đường đi có gặp một cái người lạ mình cảm thấy nó hơi sợ, nên là mình cũng rất là khó quên cái kỷ niệm đó đó bạn.
Ừm. À, không an tâm ha.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì ờ
À, nhưng mà nhưng mà họ có có có làm gì mình hông? Họ nói chuyện như thế nào? Bạn có thể kể lại được hông?
À, được chứ bạn. Kiểu như là, mình nhớ á nha, là tự nhiên á là chắc là do cái chú đó thấy là mình với mẹ mình cứ tấp vô trong lề á, đó, chắc là đi theo hay sao hông biết nữa, cái hình như làm nghề xe ôm á bạn. Đúng rồi, cái mới bảo là "Ủa," hỏi thăm là, ờ, "bị gì đó mà cứ hay tấp ra tấp vô hoài vậy." Đó, cũng hỏi nha, cái mình cũng hổng có muốn trả lời tại vì mình cũng ngại nói chuyện với người lạ đó bạn, mình cũng sợ mà. Ừm, cái chú đó cũng kè kè bảo là, ờ, để chú dẫn, ơ, đường đi về đường chính cho đi về này kia. Đó, cái mình cũng thấy nửa tin nửa nửa nghi á bạn. Ừm, hông bạn, hông luôn bạn ơi, thì ừ, mình cứ kêu mẹ mình lủi cái đường nào mà nó đông đông xíu á, ờ, chứ thấy ghê lắm bạn ơi, tại vì mình cũng sợ là hổng biết là người ta có tốt thiệt hay không á.
À, nhìn là hiểu lạc đường rồi. <chuckles> Ờ. Lúc lúc đó sợ hông bạn ha? À. <chuckles> Rồi, vậy vậy bạn dám dám nhận lời hông? Vậy bạn dám nhận lời hông? Hông luôn. <laughs>

À, vậy bạn có, ờm, rút cho mình là một cái bài học gì hông? Tức là tứ khi mà đi đến, ơ, cái điểm nào, ờ, cái nơi nào đó đó, thì mình sẽ nhớ cái tên đường hay là, à, nhớ cái vị trí nào đó, ví dụ như là gần cái nơi mình, ờ, đến đó thì có cái siêu thị hay là cái cửa hàng gì đó, thì bạn có để ý những cái điểm đó hông?
Ừm. À. À, cũng có chứ bạn, kiểu như á là mình sẽ tìm hiểu trước ha, xem coi là cái đường chính là cái đường gì mà nó dẫn về nhà mình một đường thẳng á bạn. Thì mình sẽ, kiểu như, coi bản đồ này kia là đâm ra cái đường chính đó đi, để cho mình có thể là tiết kiệm được thời gian xem bản đồ nè bạn, cũng như là mình sẽ đỡ bị b bối rối hơn á bạn. Đó, thì mình sẽ tìm những cái tuyến đường chính để mình ghi nhớ nha bạn.
Ừ. Ừm, rất hay đó nha. Ừm, tại sao cái cái lần, ờ, lạc đường đó thì hông biết là bạn có rút ra được cái cái bài học kinh nghiệm gì cho mình hông? Cho cho bản thân bạn á.
Có chứ bạn. Ừm, có nha, kiểu như á là mình rút ra kinh nghiệm á là mình không có nên á là tin tưởng quá nhiều là trí nhớ của mình. Ờ, tại vì nhiều khi cái, ưm, cái buổi mình đi nó khác nè, rồi có những cái á, bất ngờ như trời mưa này kia đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn của mình nè, nên là nó cũng hông còn chính xác như lúc mà trời nắng này kia nữa. Đó, rồi mình cũng nên mang thêm một cái túi để chống nước á bạn, ờ, bỏ điện thoại vô mình coi Google Maps nữa. Ờ.
<chuckles> Đúng rồi đó. Ừm, không không phải lúc nào cũng, ơ, thời tiết cũng thuận lợi ha.
Đúng rồi, thì, kiểu như, sau này mình luôn luôn mang theo một cái túi zip á bạn. Ờ, đựng thức ăn này kia á, cái, mình bỏ điện thoại vô thì nó sẽ chống nước được nè mà cũng vẫn coi được á.
À. Mang mang thay đồ, ờ, dự phòng và chống nước nha, để, ừ, ờ, để đề phòng cái trường hợp mắc mưa. <laughs>
Đúng rồi, vậy luôn rồi đó, bây giờ là ừ, chính xác, vậy an tâm đi bạn ơi, thiệt.
Ừ, OK, nếu nếu mà bên bạn, ơ, rút ra được một cái bài học cho bạn như vậy thì nếu mà, ừm, nếu có một cái lời khuyên cho ai đó cũng, ơ, ờ, đến một cái nơi lạ như vậy á, hổng biết là bạn có cái lời khuyên gì cho họ hông?
À há. À, có nha bạn ơi, cái lời khuyên á, là, kiểu, đi đâu xa lạ thì nên để điện thoại là đầy pin nha bạn. Ờ, chứ đừng có để cái tình trạng hết pin rồi coi bản đồ là hổng hợp lý đâu á nha.
Ờ, hợp lý. <laughs> Đúng rồi đó, điện thoại là một một cái vật để mình xem đường nữa.
Đó, rồi tiếp theo á là hỏi người dân ừm, ừm, đúng rồi bạn, chính xác, đó, cũng có gì mà khẩn cấp mình liên lạc với người khác được, mình cầu cứu này kia. Đó, còn cái thứ hai nữa là cũng nên hỏi người dân nào mà, kiểu như, ơ, biết đường xíu, chứ để hỏi mà hỏi cái chỉ lan man này kia là mình càng, gọi là, không biết đường ra luôn, đi vòng vòng hoài đó bạn.
À.

Hợp lý nha. À, vậy b bạn ơi. Cái, a, cái tâm lý mà lúc lạc đường nó nó rất là quan trọng luôn á. À, những lúc đó là bạn có cách nào để, a, mình về mình giữ cái tâm lý mình mình được bình tĩnh hông? Khi mà mình mình biết mình bị lạc đường rồi đó.
À, đúng, đúng. À. Hiểu, hiểu, thì cái này chắc chắn lúc đầu sẽ hoang mang, lo sợ xíu đúng hông? Nhưng mà bạn cứ suy nghĩ lạc quan thôi. Kiểu như là, kiểu gì cũng về nhà được, rất là nhiều đường mà, đúng hông? Kiểu gì cũng về được thôi, cứ tự tin mình đi đi, rồi tới đâu đó mình ứng xử mình linh hoạt tới đó, chứ mà bạn cứ lo sợ hoài thì bạn cũng ở đó hoài, bạn đâu có về được đâu.
Đúng. OK. Trước sau gì cũng phải về nhà ha, nên nên nên phải giữ cho mình cái tâm lý bình tĩnh ha.
Đúng rồi nè. Kiểu như là, chắc chắn sẽ về được thôi. Kiểu như là, cái suy nghĩ nó cũng quan trọng lắm bạn. Kiểu như, khiến cho mình là bớt lo lắng nè, cũng như là mình tự tin mình đi theo cái chỉ dẫn của người khác hơn.
Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, khi mà bị, à, lạc đường cái tâm lý rất là quan trọng nha. Khi mà mình giữ được cái bình tĩnh rồi đó thì mình có thể là xử lý được cái những cái tình huống nó tốt hơn. Ờ, giống như lúc đầu á, nếu mà bạn, ờ, bạn giữ bình tĩnh thì có thể là bạn sẽ suy nghĩ ra cái việc là, à, tấp vào một cái nơi nào đó để mình xem bản đồ trước. Thì tức là mình hông cần hỏi những cái người kia đúng hông? <chuckles>
Ừ, đó. Ừm, đúng rồi, nó đúng đắn hơn. Đúng rồi, nó sáng suốt hơn, đúng hông? Ừ, đúng rồi đó. Mình cũng nghĩ vậy á. Ờ, đúng rồi đó, kiểu như là, có kinh nghiệm thì mình mới rút ra được bài học chứ bạn. Thì mình mới là, ờ, mình coi của gu Google Maps này kia nó sẽ OK hơn.
Ừm, đúng rồi đó. Hợp lý nha. À, à, những cái, a, trải nghiệm của bạn khá là tuyệt vời đó để mình biết là cái cái, a, khi mà bị lạc đường á. Mình giữ bình tĩnh như thế nào? Và mình đi như thế nào? Chắc là phải tìm người sành đường đi chung đó nha. À, hôm nay rất là cảm ơn ơ
Ừ. Ờ. Đúng, đúng chính xác. Kinh nghiệm xương máu đó của mình đó.
rất là cảm ơn những cái chia sẻ của bạn nha. Ừm.
Ờ, thì nói chung là mình cũng rất là cảm ơn bạn ha. Đã kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện lạc đường của mình hôm nay nha. Ờ, nói chung là mình cũng ờ, có những cái bài học xương máu nè. Chào bạn ha.

Ừm. Thì, à, cái cái lúc lạc đường đó thì bạn, ơ, bạn có xử lý t tình huống đó như thế nào bạn? Bạn có tìm cái công cụ, a, trên Google, hay là bạn có hỏi đường ai hông?
À, thì như mình nói đó, là mưa lớn quá, mình đâu dám lấy điện thoại ra đâu bạn, nên là mình phải dùng cái miệng của mình thôi, mình sẽ kêu mẹ mình tấp vô trong cái nhà người dân á bạn, để mình hỏi, ờ, kiểu như vậy. Thì bạn biết là mình hỏi á, thì người ta cũng chỉ đó, nhưng mà, kiểu như ừm, kiểu như, một cái cô đó cũng, kiểu, lớn tuổi đó bạn, ờ, thì mình nghĩ là chắc cũng đáng tin tưởng tại người địa phương mà, đó. Nhưng mà có vẻ như á là cô cũng không có rõ đường về cái nhà mình, tại vì mình cũng xa đó bạn, cũng cách đâu đó cũng phải 30 cây lận, nên là cũng hơi xa, chắc là cô hổng có biết đường rành á. Ừm, là cô chỉ có nửa nửa à bạn, cô chỉ là "Ờ, con đi thẳng đi, con tới đó con quẹo trái, rồi con hỏi tiếp", ờ, kiểu kiểu vậy đó bạn, ờ.
À. À. Vậy lúc đó bạn gặp ai? Gặp ai? <chuckles> <chuckles> Đúng, đúng. Xa đó nha. Ừm. Rồi, rồi, bà chỉ vậy rồi bạn có có biết đường bạn bạn bạn tìm hông? Tại mình nghĩ nghe à, mà mình thấy là nếu mà cái cái khoảng cách nó xa như vậy á, thì, à, nếu mà, ừm, cái người ta chỉ nó cũng khó đó bạn ơi.
<chuckles> Ừm hứm. À há. Đúng rồi đó, thì bởi vậy nên là mình cũng nghe theo đó, thì mình cũng đi hết cái con đường đó, mình quẹo trái coi mình coi như nào, đó. Thì mình lại gặp một người địa phương tiếp, à, kiểu như là, mình hỏi từng chặng, từng chặng vậy đó bạn. Đúng rồi.
À, là hỏi tiếp ha. <chuckles> Ờ. Ừm, vậy thì, à, bạn hỏi, a bạn có gặp, ừm, nhiều người trên cái đường là trên cái cái cái con đường mà tìm về nhà hông? Ờ, chắc là phải hỏi nhiều người lắm, đúng hông?
Có chứ bạn ơi. Ừm, đúng rồi, hình như là hỏi đâu đó cũng phải 3, 4 người đó bạn, thì mình mới có thể là biết được cái đường về nhà. Nhưng mà, ừm, cái việc mà hỏi như vậy thì mình cảm thấy nó cũng có cái mặt hổng có được tốt đó bạn.
À, là bạn nói rõ hơn được hông? Tức là, à, mình hỏi nhiều quá, mình sợ phiền người ta hay là như thế nào bạn?
À. À, hông bạn ơi, nó hổng có phiền nhưng mà ý á là, kiểu như, bạn biết là, ừm, có rất là nhiều con đường có thể về nhà mình, đúng hông? Nhưng mà mỗi lần bạn hỏi một người lạ đó, thì họ sẽ chỉ một cái con đường khác nhau, nó sẽ không có gọi là nó thống nhất với nhau đó, bạn hiểu hông? Đó, cái là mình bị bối rối, rồi mình hoang mang, mình hông có biết nên đi cái hướng nào.
Đúng, đúng. <chuckles> Hiểu, mình hiểu. Rồi, tức là hỏi hỏi người này xong rồi họ chỉ, ơ, đi cái hướng đó, xong cái tới cái tới người khác họ lại chỉ theo một cái con đường khác nữa, lúc đó mình lại, à, phân vân là hổng biết đi đường nào.
Ừ. Đó. Chính xác đó, trời ơi! Thiệt luôn á. Ừm, bị loạn luôn á bạn. Kiểu như là, đang trời mưa, đang mệt mỏi rồi, mà còn hông thấy đường nữa, mà còn chỉ tùm lum vậy nữa là thiệt luôn á, bó tay luôn.
Lúc đó là hoang mang, lo lắng lắm luôn ha. Vậy là, ờ, bao lâu á, thì bạn mới tìm được cái đường về nhà?
Đúng rồi bạn.